Allora, io volevo parlarti di una questione che riguarda la m la mia famiglia, in particolare il mio bambino, ehm, volevo, appunto, chiederti magari un consiglio, un parere, insomma, cosa ne pensi. Ehm, ecco, te la faccio breve: ehm, praticamente io ho un bambino di 1 anno e mezzo
Mh-mh.
ehm, che non va, uhm, all'asilo nido, per scelta principalmente mia. Quando dico mia è perché mio marito invece lo manderebbe. Ehm, però tanti, soprattutto la mia famiglia, la sua, ehm, i parenti spingono sul fatto che dovrei mandarlo al nido; però, io sinceramente, non me la sento, questa cosa mi mi spaventa un po', anche perché io lo vedo piccolino, a somma aspetterei intorno ai 2 anni e mezzo, 3. Quindi volevo chiederti: tu cosa ne pensi?
Okay. Okay. Allora, innanzitutto, magari, vorrei chiederti, magari, di approfondire un po' di più questa tua paura, insomma, cioè chiederti, proprio perché, uhm, senti questa, appunto, "paura", tra virgolette, nel mandarlo al l'asilo nido.
Certo. Certo. Allora, uhm, il mio primo la mia p la mia prima paura è che lui non è ancora capace di esprimersi bene, perché ovviamente ha 1 anno e mezzo, quindi dice 2 parole in croce, quindi la mia paura principale è che lui, magari, si trovi male e non riesca ad esprimerlo. Quindi questa è la mia prima paura, e poi mhmm, anche perché ho paura che se poi, mhmm, lo mando al nido, ho paura anche di non non godermelo come vorrei, perché io mi sono detta fino ai 3 anni me lo godo io, perché magari poi un giorno potrei pentirmene di non averlo fatto.
Certo. Okay. Certo, ma, uhm, di questa cosa oltre, uhm, a tuo marito, ne hai parlato magari con con qualcun altro, amici, famiglia, magari ti hanno supportato e invece, ti hanno fatto ragionare sul fatto che forse per loro è una un'idea sbagliata e come l'hai presa?
Allora principalmente, ehm, ne ho parlato con beh, le mie amiche e e loro, mhmm, mi hanno sempre detto: "Guarda, secondo me dovresti mandarglielo, perché comunque così socializzerebbe un po', perché sai, adesso è sempre con te." E la stessa cosa mi succede con i parenti di mio marito. Ehm, mia mamma invece all'inizio era contraria, nel senso che mi diceva: "Mandaglielo dai che c che insomma che sta con gli altri." Invece ultimamente, devo dire, che è d'accordo con me. Quindi è la mia unica, adesso, alleata e mio marito invece sì, lui vorre mandarlo via, ma non tanto per socializzare, ma più che altro perché vede che io sono tanto, tanto stanca, soprattu cioè verso sera arrivo che sono cotta, ehm, lui lo manderebbe là più che altro per alleggerire a me il carico, capito?
Mh. Okay. Allora io capisco, uhm, sicuramente la situazione, uhm, è abbastanza difficile, soprattutto perché, uhm, ci sono vari pareri da valutare e soprattutto, uhm, dovete decidere in 2. Quindi, uhm, è già più difficile. Uhm, però, posso dire, secondo me io sono dell'idea che, mhmm, quello che si sente un po' la mamma, è un po' la cosa giusta, non ovviamente non perché voglio essere di parte, però, <smacks lips> capisco anche un po' la tua mhmm, la tua preoccupazione, no, da un lato vuoi anche goderti tuo figlio
Mh. Certo. Mh. Mh. Esatto.
dall'altro lato non sa magari ancora comunicare bene, quindi può essere che questa cosa influisca anche su di lui. Magari gli genera anche un po' di stress, perché non sa come approcciarsi, non sa come comunicare e quindi posso capirlo. Io posso dirti, son d'accordo su questa cosa e come consiglio ti direi proprio di cercare di far capire magari anche a tuo marito, proprio dentro quello che provi a live a livello emotivo, no, che magari, gli arriva un po' meglio come come concetto, perché comunque, se gli fai capire: "Guarda"
Mh. Mh. Esatto. Sì, mh.
poi ci rimani magari, tra virgolette, "male" anche tu nel senso che, a sapere che magari lui è lì e, ehm, non si sente magari a suo agio, non fa bene neanche a te da un lato. Quindi prova a parlargliene anche in questa maniera un po' più profonda, n diciamo.
Esatto. Sì. No, sicuramente questo è un ottimo consiglio e gliene parlerò meglio, in modo più approfondito, anche perché a volte, magari, mhmm, sono un po', mhmm, aggressiva e magari no non mi faccio capire bene. Però, mhmm, quando mi fa 'sti discorsi mi tocca un po' sul vivo. Poi una cosa che mi dà fastidio è che per me lo dicano ad esempio, delle persone tipo non so, le mie una mia amica e mi e mia cognata, tutt'e 2 che non s non hanno figli. Quindi mi dà fastidio a maggior ragione perché dico: "Cosa parli?" Che voglio dire: "Non sei nella mia situazione e non sai cosa si prova." No?
Certo. Certo. Sì, sì, sì. No, capisco perfettamente. Infatti, anche in questi casi, uhm, secondo me proprio il tuo istinto da mamma lo devi un po' ascoltare, no, mhmm, anche quello che dicono gli altri alla fine, come hai detto tu: "Non avete figli." No? Quindi, <clicks tongue> quella sensazione che si prova non la possono capire. E mhmm, un'altra cosa che vorrei chiederti, mhmm, <clicks tongue> se questa situazione, comunque, ti sta creando un po' di ansia, e se sì, come come sta inf mhmm, influenzando, diciamo, la tua vita.
Mh. Dimmi. Mh-mh. Ma in realtà, mi sta creando a mhmm, più che ansia mi sta creando spesso dei momenti di nervosismo perché, appunto, ehm, spesso, mhmm, non dico che vado a litigare, però questa cosa è un uno degli argomenti di discussione tra me e mio marito, che spesso spesso viene fuori. Viene fuori quando, principalmente, sono tanto stanca e lui mi dice: "Ecco vedi, ehm, io te l'avevo detto che era meglio mandarlo al nido"; quindi questa cosa qua, mhmm, mi sta un po', diciamo, ehm, stancando, ecco. Ehm e poi scu non ti ho detto anche il discorso economico e io a ins chiaramente, il il primo motivo è quello che ti ho già detto, ma come secondo motivo c'è anche il discorso economico perché, comunque, al nido oggi privato costa, ehm, s ehm, sui 600-500€ e, sinceramente, visto che io lavoro a casa in smart working, mhmm, cioè che posso tenermelo a casa, non vedo per cioè mi sembra una spesa in più, capito?
Erto. Mh-mh. Certo. Certo. Sì, sì, sì no, no, lo capisco assolutamente. Infatti, dovresti veramente, magari, cercare di farlo riflettere su tutte queste cose qua singolarmente, no? Uhm, cercare di fargli capire che comunque hai delle preoccupazioni, nel senso, mhmm, non è che decidi di non mandarlo lì perché no mhmm, così. Hai comunque i tuoi pensieri, la tua preoccupazione; comunque, anche dal punto di vista economico, come hai detto tu, non è una spesa così facile, quindi lo capisco veramente e ti direi: io adesso mhmm, <clicks tongue> magari sono anche soluzioni più gra più drastiche, però, mhmm, anche in quei situazioni qua è sempre utile un confronto, magari, anche a livello proprio psicologico, no? Perché, uhm, comunque parlarne con una persona, con uno psicologo, per dire uhm, gli parli della tua preoccupazione, anche lui ti fa riflettere su su questa cosa, no, e magari ti dà anche un parere suo e, soprattutto, può mediare anche tra te e tuo marito, non che ci sia bisogno mhmm, ovviamente, io non so la situazione, uhm, specifica, però, può aiutare magari anche tuo marito a farl farlo ragionare, a fargli capire che
Mh. Eh, no. Mh. Mh, sì? Sì? Mh-mh. Ah, quindi tu, uhm, scusa, solo per capire meglio, mi consigli di andare non non da sola, ma proprio fare una sorta di terapia di coppia?
Ma, in realtà, uhm, potresti anche andare da sola e parlare tu stessa, magari, da sola, di questa situazione, di come tuo marito reagisce. Poi, magari, lui ti dà gli strumenti per riuscire a parlarne meglio con tuo marito; poi, se tuo marito dovesse essere anche disposto a una terapia di coppia, sarebbe magari anche meglio perché lui è direttamente lì, sente direttamente quello che, uhm, consiglia. Però, magari, se sei da sola, invece, riesci anche non lo so, ad aprirti un po' meglio, essere un po' più a tuo agio e magari, uhm, ti può proprio aiutare, ehm, ripeto, darti anche gli strumenti, uhm, per riuscire a far capire meglio anche alle persone il tuo punto di vista, insomma.
Mh. Mh. Mh, okay. Mh, sì. Allora, questo è davvero un ottimo consiglio, sinceramente non ci avevo mai pensato. Allora, io sarei super disposta andare dallo psicologo o comunque da un analista, un terapeuta a parlarne, mio marito non lo so, magari, ehm, potrei provare invece di andare subito in presenza, magari, potrei provare hai presente quelle piattaforme online che ci sono anche adesso più che altro per mio marito, perché so che lui è un po' titubante su queste cose, cosa di
Mh-mh. Sì. Sì, sì, sì, certo. No, no, no, son d'accordo. Ci sono un sacco di di piattaforme adesso, come hai detto tu, anche online, e sicuramente possono essere un primo passo, uhm, con calma, ovviamente, perché poi anche, uhm, iniziare una qualsiasi tipo di terapia non è mai una cosa semplice, perché c'è anche da tener conto che sicuramente poi ovviamente, okay, qua adesso stiam parlando di un caso specifico, però, <tsk> uhm, solitamente se vai dallo psicologo parli di questo, però poi escono un sacco di altre cose, giustamente, no? E quin quindi, magari, anche i primi mesi sono molto tosti di terapia, perché cominci ad avere tante consapevolezze della tua vita che ti mandano un po' in crisi, e quindi, bisogna far le cose con calma, bisogna essere veramente pronti esattamente. Quindi sì, puoi provare con questa cosa, piano piano, passo per passo, gliela puoi introdurre in maniera tranquilla, e, eh, se poi vedi che non è proprio disposto, potrai pensare di andarci, magari, tu da sola.
Ah, cer Ah, beh, sì, sì, vero, mh. Mh-mh. È un percorso. Mh-mh. Sì. Sì, sì, sì, no, sicuramente è un è una cosa che voglio provare perché, insomma, sono sono un po' stufa di di discutere su questa cosa qui, anche perché poi io non è che vo uhm, vo voglio mandarlo a scuola a no a a non so, a 5 anni, adesso ha 1 anno e mezzo, verso i 2 anni e mezzo, 3, insomma, non mi sembra neanche una cosa così strana, no?
Certo. Certo, con calma. No, ma anche perché poi, mhmm, in realtà esatto, se non va anche per mhmm, 1 altro annetto, non è che cambia tan cioè, nel senso, capisco la preoccupazione anche di tuo marito del dire: "Ti vedo stanca." No? Comunque è anche una cosa carina, però allo stesso tempo la decisione poi in fin dei conti è tua, se poi, ehm, sta parlando della tua stanchezza, no, è la tua stanchezza. Quindi se tu sai di poterla gestire, e preferisci che le cose vadano così, non vedo perché ci sia l'obbligo di doverlo mandare all'asilo nido, cioè, secondo me devi fare un po' quello che che ti senti tu come mamma, ecco.
Mh-mh. Esatto. Mh, eh, quello s Sì. Esatto. Esatto. Sì. Guarda, io ti ringrazio perché oltre ad avermi ascoltato, ad aver ascoltato il mio sfogo, mi hai dato dei consigli davvero utili che seguirò già nelle prossime settimane. Quindi, niente, grazie mille v anche per la tua pazienza.
Ne sono contenta, figurati.
Cia